जी, तो मेरा आपसे सबसे पहला प्रश्न यही है कि अ, मतलब आप क्या मतलब सफलता और मानसिक शांति को कैसे मतलब डिफाइन करते हैं? आपको क्या मतलब समझते हैं आप इनसे?
जी, सफ़लता का अहम हिस्सा अगर मैं आपको बताऊँ मतलब अ, मानसिक शांति को लेकर। तो देखिए मैं मानता हूँ कि <sniffs> अगर हम, खुद के ऊपर एक आत्मविश्वास और आत्म-जागरूकता रखें ना तो मैं मानता हूँ कि यही है मानसिक शांति। अ, मतलब एक सफ़ल मानसिक शांति मतलब ए एक में एक सफ़लता का जो एक अहम हिस्सा है ना वो यही है। क्योंकि <sniffs> देखिए मानसिक शांति जो है ना एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे पास चाहे पैसा हो चाहे मतलब अ, मतलब जैसे मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो ना देखिए, इससे नहीं आ सकता ये कभी भी और अगर हमें मानसिक शांति उम, चाहिए ना तो हमें मतलब ये ज़रूरी है कि हम मतलब खुद के ऊपर एक अच्छा भरोसा करें। क्योंकि ये चीज़ें ना देखिए खुद से रिलेटेड होती हैं, कोई मटीरियलिस्टिक चीज़ों से रिलेटेड नहीं होती मानसिक शांति अगर पार्टिकुलरली बात करूँ तो। तो अगर देखिए, <sniffs> हम हमें चाहिए ना कि हमारे पास मानसिक शांति रहे। अ, ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे लोग जो सफ़ल हो ना उनके पास मानसिक शांति हो। मैंने देखा है ऐसे जो कि जीवन में बहुत ज़्यादा सफ़ल हो जाते हैं लेकिन देखिए उनके पास खुद के लिए समय नहीं होता, और बिल्कुल एक म एक किसी प्रकार की ना मानसिक शांति नहीं होती। वो बहुत ज़्यादा खुद से ही स्ट्रगल करते हैं, डिप्रेशन वग़ैरह के शिकार हो जाते हैं। और देखिए ब अब बड़े-बड़े बॉलीवुड अभिनेता हमने देखा कि देखिए जैसे सुशांत सिंह राजपूत की अगर मैं बात करूँ तो, देखिए वो सफ़ल कितने थे लेकिन फिर भी उनके पास ना एक मानसिक शांति नहीं थी। तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं ये बहुत ज़रूरी है कि हम सकारात्मक रहे, आत्मविश्वास हमारे अंदर रहे, आत्म-जागरूकता हमारे अंदर रहे और एक मतलब खुद के ऊपर एक भावनात्मक नियंत्रण होता है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी।
जी। उम हुँ। ये तो है। जी। हुँ। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा तो आप अ, कोई ऐसी अ, कहानी बता सकते हैं जहाँ मतलब आपने मानसिक शांति जो मानसिक शांति ने ना मतलब सफलता में फ़र्क डाला हो आपकी कभी भी ज़िंदगी में?
जी, बिल्कुल अ, मानसिक शांति जो है ना, वो एक मतलब– उसने मतलब फ़र्क इस प्रकार से डाला था कि सफ मेरी सफलता में नहीं, मेरी असफलता इसने जो है ना, मतलब मुझे दी थी। <sniffs> क्योंकि मानसिक शांति की है ना, हमें खुद के ऊपर हमारा जो सेल्फ-बिलीफ है ना, वही धीरे-धीरे तोड़ने लग जाती है। हमारा आत्मविश्वास जैसे मैंने आपको बताया कि अ, जैसे होता है, देखिए अगर मानसिक शांति होती है लेकिन मानसिक शांति नहीं हो तो ना अ, हमारा एक
हुँ।
म मतलब अ, मानसिक शांति जैसे नहीं हो तो हम हमारा एक आत्मविश्वास था खुद से टूटने लग जाता है। तो मेरे साथ भी ना यही हुआ था। अ, मैं ना स्पोर्ट्स खेलता था और मेरे को मतलब एक कहीं न कहीं एक एम्बिशन था कि मेरे को ना इसमें सफल होना है, सक्सेसफुल होना है। लेकिन अ, मैं जो है ना मतलब मेहनत भी करता था लेकिन कहीं न कहीं ना मानसिक शांति कमी के कारण, कभी एक आत्मविश्वास-सा खुद के ऊपर नहीं बन पाया। तो मैं खुद के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करता था। तो मैंने कहीं न कहीं अ, अम ये चीज़ ये लास्ट में जब मैंने ना अपना जो लास्ट फ़ेज़ था, देखिए स्पोर्ट्स का, तो मैंने ये एक्सप्लोर किया कि अ, मानसिक शांति जो है ना, वो सफलता का एक बहुत ज़्यादा मतलब एक अहम हिस्सा है क्योंकि इसके बिना देखिए हम ना सफल हो नहीं सकते हैं, जी।
जी। हुँ। हुँ। बिल्कुल। हाँ, ये तो आपने सही कहा। अच्छा क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसने मानसिक शांति को प्राथमिकता देकर ना असाधारण सफलता हासिल की हूँ?
जी। बिल्कुल, बिल्कुल। अ, मैं ना मतलब मेरे जो एक मित्र हैं परम मित्र। तो वो है वो ना <sniffs> अपनी मानसिक शांति के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। वो मेडिटेशन करते थे। व्यायाम करते थे जिसके माध्यम से वो मानसिक रूप से खुश रह सके, शांत रह सके। तो मैं जो उनका जब ऑब्ज़र्व करता था ना तो अ, मतलब उस समय तो मुझे जो है ना, इतना नहीं समझ में आता था। लेकिन फिर जब मैंने खुद वो क्या है मेरी उम्र में थोड़ा अ, थोड़े से बड़े हैं 5 साल बड़े हैं। तो वो फिर जो है ना, देखिए उस समय तो मुझे नहीं समझ आता शायद एक मैच्योरिटी लेवल का फ़र्क था। लेकिन धीरे-धीरे ना जैस जब मेरे साथ जो मैंने स्ट्रगल किया ना वो मानसिक शांति से तो फिर मुझे समझ में आया कि हाँ, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं क्योंकि एक आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा स्वस्थ रखती है जो कि एक सफलता का बहुत ज़्यादा एक अहम हिस्सा है। अब देखिए सफल कितने भी हो जाए अगर आपके पास मानसिक शांति नहीं है ना, तो वो सब कुछ ही कहीं न कहीं ना एकदम बेकार सा हो जाता है और <sniffs> इसलिए मैं मानता हूँ कि अगर अ, जो है ना मानसिक शांति ना एक बहुत ज़्यादा ही अहम हिस्सा है सफलता का। जी।
हुँ। अच्छा। बिल हुँ। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल। ये तो आपने बहुत ही सही बता दिया मुझे। अच्छा सफलता प्राप्त करने की दौड़ में लोग अक्सर मतलब अपनी मानसिक शांति खो देते हैं तो इस संतुलन को बनाए रखने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?
जी। सफलता प्राप्त करने के लिए जैसे लोग मानसिक शांति खो देते हैं ना, तो इनको सुझाव तो मैं यही दूँगा कि अ, अब ये बहुत ज़्यादा गलत है। और बहुत बार तो मानसिक शांति पता है क्यों खो देते हैं? कि मतलब वो खुद को समय नहीं देते हैं। वो मतलब ना अपनी एक सफलता के पीछे इतना ज़्यादा भागने लग जाते हैं कि वो इस रेस में न कहीं न कहीं खुद को ही खो देते हैं, तो इस वज़ह से बिना कहीं न कहीं वो एक अपने जो एक मानसिक शांति है ना, उसको खो देते हैं। इसके अलावा अ, जैसे अगर वो खुद को मतलब कैसे इस चीज़ से रोक सकते हैं ना, तो वो कहीं न कहीं अ, खुद को जैसे समय दें, जैसे खुद कि शरीर को समय दें, खुद के दिमाग को समय दें अ, क्योंकि
जी। हुँ। सही बात है।
एक जो मतलब अ, जैसे अगर स्वस्थ शरीर रहेगा ना, जैसे क्योंकि हम सब जानते हैं कि देखिए एक स्वस्थ अ, शरीर जो है ना, वो देखिए एक <clears throat> स्वस्थ दिमाग जो है ना, वो एक स्वस्थ शरीर में ही पाया जाता है। तो अगर वो देखिए पहले तो खुद को अ, शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेंगे, व्यायाम करेंगे, तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। और इसके अलावा देखिए उनको मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, अपना जर्नल राइटिंग करना चाहिए। मतलब एक खुद को भी मतलब ना हर समय के लिए, हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर रखना चाहिए। और अ, खुद को मतलब इस हिसाब से ढाल लेंगे कोई मतलब अ, स मतलब उनको कोई मानसिक शांति उनकी कोई भंग ना कर सके। तो मैं मानता हूँ कि अ, वो खुद को थोड़ा-सा संभाल पाएँगे क्योंकि देखिए सफलता अभी उनको मिल रही है, लेकिन ऐसे कभी मान लीजिए असफलता मिलेगी तो वो देखिए तो तो मानसिक शांति बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। और कई बार तो देखिए अस मतलब सफलता के साथ-साथ भी ना मानसिक शांति प्रभावित हो जाती है। तो देखिए इस चीज़ का कुछ कह नहीं सकते। तो उम कहीं न कहीं न अपने दिमाग का, अपने शरीर का स ख्याल रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जी।
बिल्कुल। हुँ। बिल्कुल। हुँ। जी। बिल्कुल ज़रूरी है। है ना? तो अच्छा मतलब क्या ये संभव है कि मानसिक शांति के बिना मिली सफलता अधूरी या खोखली होती है अगर हाँ, तो फ़िर कैसे? आप इस बारे में ज़रा मुझे बताइए।
जी। मानसिक शांति के बिना मिली सफ़लता तो ना बिल्कुल अधूरी और खोखली ही होती हैं। क्योंकि अगर आप खु अपने आप से ही ख़ुश नहीं है, तो वो सफ़लता कितने समय तक चल लेगी, देखिए। <clears throat> बात ऐसी है कि <sniffs> अ, सफ़ल तो हम हो जाएँगे, लेकिन हमारा जीवन में एक मन लगेगा या नहीं, वो बहुत बड़ी बात होती हैं। और मैंने अक्सर देखा है कि लोग जो है ना, सफ़ल हो जाते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि उ उ जैसे मान लीजिए बच्चे माता-पिता जो है ना, वो बच्चों को फ़ोर्स करते हैं कि तुम उ उन अपने मनपसंद की चीज़ नहीं हमारे मनपसंद की चीज़ करो। तो वो बच्चा फिर वो करने लग जाता है देखिए दबाव में आकर और उसमें सफ़ल भी हो जाता है, लेकिन उसको एक मानसिक शांति उसे नहीं मिलती है। उसको एक सैटिस्फैक्शन सा नहीं मिलता है खुद से। और बच्चा जो है फिर आगे चलकर सक सफ़ल होते हुए भी ना अ, डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये कहीं न कहीं इस ये देखिए इस ये जो चीज़ है ना, ये कहीं न कहीं सब्ज़ेक्टिव है क्योंकि मान लीजिए अ, कोई व्यक्ति जो है मा पायलट बनना चाहता है लेकिन उसके माता-पिता उसे कहते है कि नहीं, तुम डॉक्टर बनोगे। वो डॉक्टर बन भी जाता है लेकिन यहाँ पे मतलब अ, लेकिन वो खुद को सफ़ल नहीं मानता है अपनी मतलब खुद के दृष्टिकोण से, तो उसकी मानसिक शांति देखिए अ, भंग हो चुकी है। लेकिन यही और लोग जो हैं वो मतलब कितने लोग हैं देखिए वो एक सपना देखते हैं डॉक्टर बनने का और वो नहीं बन पाते। तो कहीं न कहीं फिर फिर ऐसा व्यक्ति अ, जो कि वि ओ डॉक्टर बन जाता है लेकिन उसकी कदर नहीं करता, उसको देखकर वो लोग जो कि डॉक्टर बनना चाहते थे। तो वो कहीं न कहीं देखिए सोचते हैं कि ये तो हमारी ड्रीम लाइफ़ जी रहा है, लेकिन वो डॉक्टर भी कहीं न कहीं जो है ना, उसकी मानसिक शांति नहीं है। तो कहीं न कहीं ये चीज़ ना सब्ज़ेक्टिव होती हैं देखिए। सफ़लता हो गया तो देखिए जो कि हमारी एक मानसिक शांति को डिफ़ाइन करती है। जी।
हुँ। बिल्कुल सही बात है। जी। हुँ। हाँ। ये तो सही बात कही आपने। जी। हाँ, अच्छा आपके दैनिक जीवन की कौन-सी आदतें हैं, ऐसी कौन-सी आपकी हैबिट्स हैं या फिर आपके अभ्यास हैं, जो ना मानसिक शांति बनाए रखने में मदद करते हैं? और जो अंततः ना आपकी अ, प्रोडक्टिविटी और सफलता को भी बढ़ाते हैं, कहीं न कहीं?
जी, मेरे ऐसे कार्य जो कि अ, मतलब मेरी मानसिक शांति को बनाए रखते हैं ना, वो कुछ इस प्रकार हैं कि मैं जैसे एक तो सुबह जल्दी उठना पसंद करता हूँ, क्योंकि जल्दी सुबह उठने से ना देखिए मुझे खुद के लिए एक तो समय मिल जाता है। मेरे को देखिए सबसे पहले तो एक शांत वातावरण मिल जाता है, जिसमें ना अ, मैं जो है व्यायाम वग़ैरह अ, मैं व्यायाम कर सकता हूँ। मैं सबसे पहले तो देखिए वैसे मेडिटेशन करना प्रेफ़र करता हूँ क्योंकि सबसे अ, सुबह क्या है ना, शांति होती है, सुबह की शांति में तो मैं जो है सुबह-सुबह उठ के जल्दी नहा ले के नहा धो के ना, एक तो पाठ-पूजा करता हूँ, जिससे ना बहुत मुझे अच्छा लगता है मानसिक शांति मिलती है और कहीं न कहीं क्या है ना, एक तो मुझे ये डाउन टू अर्थ और हम्बल रहने में मदद करता है, क्योंकि देखिए अ, कोई न कोई ऐसा होना चाहिए जिसके आगे सिर झुकना चाहिए। नहीं तो जो है ना इंसान खुद को भगवान समझने लग जाता है और फिर जो उसके बाद मतलब उसका ये जो एक ये भ्रम है, ये टूटता है ना, तो देखिए वो मतलब उसका एक आत्मविश्वास और मानसिक शांति बिल्कुल गिर-सी जाती है। तो इसीलिए जो है ना मैं पाठ-पूजा करता हूँ और उसके बाद देखिए मैं मेडिटेशन करता हूँ, थोड़ी देर और व्यायाम करता हूँ। तो इससे ना एक तो मेरी दिन की शुरुआत बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाती है। मैं बहुत ज़्यादा खुश रहता हूँ, मुझे मानसिक शांति आ जाती है। तो कहीं न कहीं ना ये, जो ये सुबह का ये जो रूटीन है ना, मतलब मुझे इसमें अ, कुछ 2 घंटे लगते हैं। तो उस उसके बाद मैं, इससे कहीं न कहीं मेरी प्रोडक्टिविटी को भी बहुत बूस्ट मिलता है। तो और मुझे मतलब बहुत अच्छा भी लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मैं ना अपने अ, दिन के लिए पूरा तैयार हूँ। जी।
अच्छा। हुँ। बिल्कुल। हाँ। ये तो सही कहा। हुँ। जी, बिल्कुल। सही कहा कि जब स सुबह जल्दी उठते हैं क्योंकि सच में सुबह ना बहुत ही ज़्यादा मतलब शांत वातावरण होता है और मतलब बहुत अ, ताज़ी हवा होती है, और मतलब शांति होती है हर जगह। है ना? अच्छा मतलब क्या मानसिक शांति को सफलता का एक मतलब पैमाना माना जा आना चाहिए कि हाँ, मतलब ये मतलब एक शांति का जो है अ, मतलब टाइम है और मतलब आप सफलता को कैसे परिभाषित करेंगे जिसमें शांति भी शामिल हो?
हाँ, जी। हाँ, जी। जी। जैसे मैंने आपको बताया कि सफलता जो है ना, वो सब्ज़ेक्टिव होती हैं। किसी के लिए कुछ सफलता हो सकती है लेकिन हो सकता है दूसरे के लिए वो सफलता ना हो मान वो भले ही उसने वो चीज़ प्राप्त कर ली हो। तो न सफलता को मानसिक शांति से जोड़ना ही पहली बात तो कहीं न कहीं गलत है। लेकिन हाँ, अगर आप सफ़ल हैं ना, तो देखिए मानसिक शांति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब इससे फ़र्क़ नहीं पड़ता कि आप सफ़ल हैं या असफ़ल है। लेकिन एक खुद के साथ सैटिस्फाइड खुद के साथ एक मानसिक शांत मानसिक रूप से शांत रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो, अ, हम लोग मतलब हम जो हैं, खुद को ही एक्सेप्ट नहीं करेंगे और देखिए सेल्फ एक्सेप्टेंस जब तक नहीं करेंगे ना हम, अ, जीवन में कभी ना आगे नहीं बढ़ सकते या फिर मतलब अच्छे से अपना जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि सफलता आज नहीं आज नहीं तो कल देखिए मिल ही जाती है लेकिन ये मानसिक शांति ऐसी चीज़ है कि
हुँ।
इसको ना लंबे समय तक कंटिन्यू करना बहुत ज़्यादा एक मुश्किल हो जाता है। तो कहीं न कहीं हमारी ना प्राथमिकता देखिए मानसिक शांति होनी चाहिए, ना कि सफलता क्योंकि अगर हम मानसिक रूप से शांत रहेंगे ना, तो देखिए हम मेहनत भी कर पाएँगे अच्छे से अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए। तो कहीं न कहीं देखिए म मानसिक शांति ना एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, जो कि अ, मतलब सफलता अगर हमें चाहिए ना, तो कहीं न कहीं अ, हमारे बहुत ज़्यादा उपयोग में आती है। जी।
जी। हुँ। सही कहा। बिल्कुल आती है। अच्छा ना, कई बार हम फ़ेल हो जाते हैं तो फ़ेलियर के समय ना मानसिक शांति बनाए रखना क्यों महत्वपूर्ण होता है? ये आपको वापस उठने में कैसे मदद करती है इस बारे में ज़रा मुझे बताइए?
जी। मानसिक शांति जो है ना, <sniffs> वो हमें मानसिक रूप से मतलब एक सोचने और समझने की ना एक क्लैरिटी देती है। एक मानसिक रूप से शांत व्यक्ति ना बहुत अच्छे से सोच सकता है और यहीं अगर एक अशांत व्यक्ति है ना, मानसिक रूप से तो मान लीजिए वो अगर असफल हो गया
हुँ।
तो वो कभी भी अपना एक प्लान नहीं बना पाएगा। वो किस प्रकार से आगे सफल हो सकता है या वो आगे क्या कर सकता है अपने जीवन में, वो बस है ना, उसी चीज़ को पकड़ के बैठ जाएगा। मैं तो असफल हो गया, मेरे साथ ये ऐसा क्यों होता है? वो हर चीज़ को ना अपने आसपास वाले को कोसने लग जाएगा, ख़ुद को कोसने लग जाएगा। तो देखिए अगर वो इतना अपना समय बर्बाद करेगा, तो वो कब वो एक प्लान बनाएगा आगे सफल होने के लिए? तो इस प्रकार से ना जो मानसिक रूप से अशांत व्यक्ति है ना, वो देखिए सफल नहीं हो पाता लेकिन यही मानसिक रूप से शांत व्यक्ति है, वो पूरी एक प्लानिंग कर लेता है उसको क्या-क्या करना है, क्या-क्या नहीं करना है। और इस प्रकार से ना वो खुद को <sniffs> मतलब एक एक रोडमैप सा बना लेता है। और उसपे मेहनत करने लग जाता है तो अ, फिर वो जो है, वो सफल हो ही जाता है। देखिए हो सकता है पहली बारी में ना हो, दूसरी बारी में ना हो लेकिन वो मानसिक रूप से शांत है तो उसको कोई जल्दी नहीं है। तो कहीं न कहीं देखिए तो कुछ समय में ना अ, उसको ये सफलता मिल ही जाती है। जी।
उ उम, ये तो है। हुँ। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी। अच्छा ना, बहुत लोग कहते हैं कि थोड़ा-सा स्ट्रेस चाहिए, तभी इंसान आगे बढ़ता है। तो आप इस मतलब सेंटेंस पे क्या कहना चाहेंगे? कब स्ट्रेस मददगार होता है और कब मतलब आपको लगता है कि ये डेंजरस हो जाता है?
जी। इसकी ना कहीं न कहीं एक सीमा होती है। जैसे अगर वो स्ट्रेस से बहुत ही ज़्यादा है कि मतलब हम अपने उसको दिमाग से बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हैं। कोई चीज़ हमारे दिमाग में घर ही कर गई है इतनी ज़्यादा कि मतलब हम पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मान लीजिए अगर कोई पढ़ना चाहता है तो या फिर मान लीजिए कोई क खेलता है, तो वो अपने खेल पर ध्यान नहीं दे पा रहा है, इतनी ज़्यादा ये चीज़ बढ़ चुकी है। तो वो स्ट्रेस देखिए हानिकारक साबित हो जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर अ, कोई व्यक्ति के मतलब देखिए हल्का-फुल्का स्ट्रेस हो ना, मैं आपको एक इंटरव्यू बताऊँ विराट कोहली का, तो वो कह रहे थे कि, "हल्का-फुल्का स्ट्रेस होना अच्छी चीज़ है।" इसका मतलब है कि आपको परवाह है जिस चीज़ की आप कर रहे हैं, उसके रिज़ल्ट्स की, और मतलब आप अच्छा करना चाहते हैं, आपकी मंशा अच्छी है। क्योंकि अगर स्ट्रेस नहीं होगा ना, तो मतलब आपकी उसके प्रति मंशा ही नहीं है, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, आप उसमें सफल हों या असफल हों। तो देखिए थोड़ा-सा स्ट्रेस जिसमें कहीं न कहीं अ, मतलब जो हमारे दिमाग पे हावी ना हो, हमें एकदम नर्वस ही ना कर दे। तो वो व वत वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हमारे लिए और, <sniffs> अ, अगर वो होना, तो देखिए कहीं न कहीं ज़्यादातर ज़्यादा चांस यही रहता है कि हम सफल हो जाएँगे। तो बिल्कुल अ, मतलब उस, उस ट जो हल्का-सा मतलब एक तनाव है ना, उसको ह हावी मतलब नहीं होने देना चाहिए। उसको मतलब ठीक है और खुद से बातचीत जो है ना, करते रहना चाहिए, जिससे मानसिक रूप से शांत रहें। जी।
हुँ। जी। बिल्कुल। जी। ये तो बात आपकी सही है। अच्छा मेरा आपसे आख़िरी सवाल यही है ना कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को स क्या सलाह देंगे, जो मानसिक शांति की तलाश में है लेकिन साथ ही ना, अपने कैरियर में भी सफल भी होना चाहता है?
जी, मैं उसको यही सलाह दूँगा कि, वो खुद के ऊपर काम करे। जैसे व्यायाम, मेडिटेशन तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। खुद के ऊपर काम करेगा ना, तो वो खुद से एक सैटिस्फाइड रहेगा। सफलता-असफलता तो देखिए चलता रहता है, जीवन का एक हिस्सा है। तो वो खुद पे काम करता रहेगा, तो जीवन मतलब एक मानसिक रूप से शांत रहेगा। जी।
बिल्कुल। <clicks tongue> जी, चलिए तो आपसे बात कर कर ना बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से और सरलता से ना सब कुछ मुझे बता दिया। तो मैं आशा करती हूँ ना कि हमारी दोबारा बात होगी। धन्यवाद।
जी, मुझे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।